Dann mit, äh, irgendeinem anderen, äh, fleischigen Gericht oder Gemüse.
Mhm, also, so 'ne Art Plov sozusagen, Pilaw oder so was.
Pilaw, genau, Pilaw nennt sich das. Reis, quasi türkischer Reis, äh, natürlich mit einer Beilage. Meistens ist es dann, äh, entweder Karnıyarık. Ähm, Karnıyarık Karnıyarık sind, ähm
Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mhm. Mhm, was ist das?
Auberginen, die die man quasi in 2 schneidet. Und, ähm, äh, da packt man obendrauf halt Ri Rinderhackfleisch drauf. Und, ähm, ja, das lässt man dann im Ofen dann 'n bisschen anbrennen.
Ah, okay. Mhm. Mhm, mhm. Ja, so. Gibt's auch in Griechenland, ne? Das nennt sich dann 'n Schühchen. Papoutsákia. <clears throat>
Ja, da das ist ja, wie gesagt, ne, ku sehr ähnliche Kultur auch, ja.
Genau. Und dann gegebenenfalls kannst du noch Béchamel drüber machen, wenn du magst.
Ja, genau, aber das das ist es bei uns eher weniger. Bei uns, ähm bei uns backt man vielleicht mal zwischen dem Rinderhackfleisch, ähm man lässt die Aubergine erst mal 'n bisschen anbraten in in in so 'nem zum Beispiel Airfryer und, äh, packt da Dings drauf. Und die die Ma äh, die M die Masche, die dabei rauskommt, äh, die m die mischst du dann, das Käse mit der Aubergine und packst danach dieses Rinderhackfleisch drauf und gegebenenfalls auch 'n bisschen Petersilie und, äh, Tomate oben als
Ja. Mhm, mhm. Mhm. Ja. Mhm, mhm. Mm. Mhm, ah ja, stimmt, ist natürlich auch sehr lecker. Klingt auf jeden Fall jetzt jetzt muss ich sagen, jetzt fließen mir auch muss ich auch, äh langsam wird's ernst. Erzähl weiter.
Genau. <giggles> Ja, ähm, das sind eigentlich die Hauptgerichte. Dann gibt's natürlich, ähm ja, wi wir nennen das im türkischen Meze.
Mhm. Beim Fleisch, nimmst du da nimmst du dann, äh in dem Fall, wenn du das Fleisch, was du mit dem Reis kombinierst, ist es dann eher Lamm oder hast du dann, äh, eher Rindfleisch meistens?

Ja, ich werde dich mal auf jeden Fall zur türkischen Joghurtsuppe, <chuckles> einladen. Also, es ist, äh da das ist eigentlich, ähm ja, so, du packst da halt 'n bisschen Knoblauch rein, Zwiebeln und da kommt meis manchmal auch so 'n bisschen Fleischbrühe rein, je nachdem. Da nimmt man, ähm, auch, äh, Naturjoghurt, was man im Haushalt w immer hat. Bei uns, äh, Türken ist das gang und gäbe, äh, dass dass wir, äh, Joghurt zu Hause selber machen, äh, da und, äh, über Nacht dann, äh, erst mal, äh, äh, lassen und setzen lassen und dann packen wir's kü in in den Kühlschrank. Davon nehmen wir dann meistens so, ja, 300, 400 Gramm, glaube ich, ungefähr. Und da kommt halt 'n bisschen auch 100, 250 Gramm ungefähr auch Reis dazu. Ja, und dann natürlich ganz am Ende, ne, das e edelsüße Paprikapulver, ne, was du dann mit Butter gemischt hast und dann oben obendrauf so drisselst, was dir dann auch so 'n bisschen 'n bisschen so 'n bisschen schärferen Geschmack dazu gibt. Ja, musst du auf jeden Fall mal ausprobieren, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen.
Okay. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm, mhm. Mhm. Ah, okay, okay, okay, okay, okay. Mhm. Ja, klingt s klingt sehr lecker. Okay, also, Joghurt Suppe ist die
Ja, mir wird sogar der Mund grade Mund grade feucht. <laughs> Sorry. <laughs>
<laughs> Okay. Okay, also, wir haben die Joghurtsuppe, wir haben alternativ die Linsensuppe. Guter Einstieg. Wie geht's weiter?
Ja, d da da kommt natürlich, ähm, äh das ist meistens so 'n Drei-Gänge-Menü, ne? Und, äh ich würde sogar sagen, Vier-Gänge-Menü, äh, da kommt noch meistens 'n Dessert dazu, was ich aber dann nicht selber mache. Ich hole mir dann meistens Baklava, äh
Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Ich wollte grad sagen, das ist ja wahrscheinlich die Wahl, die die man dann hat, ähm genau, genau, also
<snorts> Ja, so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht. <chuckles> Ja, da dann dann, äh, gibt's die tüf tiefgefrorenen Mantis, die die ich dann meistens nehme, ne? Die man, äh, saisonal bei uns im Haus dann, ähm, ja, quasi, äh, tiefgefrorenen in tiefgefrorenen Zustand in s in so Gefrierbeutel reintut und proportional dann quasi ne? Davon nehm ich dann 'n paar Stück und mache dann daraus, äh, Mantı, Kayseri Mantı.
Ah. Mhm. Aber Genau, die Kayseri Mantı, das sind diese ganz kleinen wie so Böhnchen, ne? Wie so Schwarzbauchböhnchen, die kleinen?
Ja, das ist, äh das ist so gefüllte d genau, gefüllte Teigtaschen, aber so ganz klein.
Genau. Na, ich ich ich frage aus folgendem Grund: Ich kenn auch aus Usbekistan Manti, die sind aber ganz anders. Die sind viel, viel größer, die sind, ja, ähnlich wie chinesische Dumplings, während ich eben die Kayseri Mantı tatsächlich auch ke habe ich sogar mal in Kayseri gegessen. Und die sind ja eben so ganz, ganz klein und tatsächlich ja dann auch mit Joghurt werden die gegessen und so weiter, ne?
Genau, genau. Wow.

Äh, ma manchmal auch die orangenen, ne, äh, die die die nehme ich auch mal gerne, aber ich mag die grüne Linsensuppe bisschen mehr. Ich ich habe ist auch bisschen gesünder. Zwiebel auch auch genau, Z Zwiebel vorkochen, auch die Dings vorkochen, äh, Kartoffeln, die kommen da auch rein und die, äh, masht man so so richtig zertrümmert man die natürlich, ne? Dann packt man da Wasser
Mhm. Mhm, und dann mit mit, äh, Zwiebel andünsten. Also, erst mal die Linsen vorkochen Mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Kommt bei dir auch dann Tomate rein oder in welche Richtung gehst du dann? Knoblauch wahrscheinlich 'n bisschen und Mhm, mhm.
Knoblauch auf jeden Fall, aber Tomaten packe ich da, hm, äh, eher weniger rein. Es kommt auch bisschen auf das Rezept an. Da ich kein so guter Koch bin, äh, gehe ich meistens nach dem Rezeptbuch. Ähm, aber, äh
Mhm, mhm. Mhm. Ah, okay. Mhm. Was hast du denn für 'n Rezeptbuch?
Ne, Google. <chuckles> Rezept Google, ich habe jetzt Rezeptbuch gesagt. Da da da ist eher so 'n Youtube-Kanal von einem türkischen Chef, den ich verfolge. Äh, der heißt Oktay Oktay Usta. Usta heißt so viel, wie, äh, Meister. Meister, äh, ist 'ne 'ne Genau, das nennt man eigentlich in jedem Beruf in der Türkei ist es so, äh, da sagt man halt meistens Meister. Und, äh, der Koch quasi, ne, der macht das schon seit Jahrzehnten, die ich hatte auch das Privileg, ihn einmal zu treffen in Belgien
Ah, nach, äh nach dem Rezept Google. Ah, okay, habe es missverstanden. Ah ja, okay, okay, ja, ja. Okay, Okay. Wie heißt er denn? Okay. Mhm, mhm. Mhm, Meister o o okay. Ja, okay, alles klar. Mhm, mhm. Oh. Okay, in Belgien?
und mal von ja, von seiner von seiner Hand quasi, äh, ähm, ja, Nudeln, äh, Pennenudeln mit, äh mit Hähnchen mit in so 'ner Currysauce zu essen. War unglaublich, habe noch nie so was gege Äh, äh, ja, eher so gemischt bisschen mit der türkischen und italienischen Küche. Ja, da die nehme ich mir dann als Vorbild, ne? Da, äh die Videos gucke ich mir dann an, äh, mache die dann halt auch dementsprechend. Manchmal sind's auch nicht die Videos, sondern einfach nur, äh, Google Rezepte, wo wo es dann halt, äh, auf Google Rezepte wie die w wie man genau vorgehen soll.
Mhm. Typisch türkisch sozusagen. <snorts> Okay. <chuckles> Ich verstehe, ich verstehe. Okay. Mhm. Okay. Mhm. Kommt auch noch Lorbeer bei dir in die Linsensuppe oder ist das eher nicht drin?
Ja. Nein, nein. Pesi ich ich mag den, äh, Nachgeschmack, den es hinterlässt, nicht so sehr, es
Okay. Ja, es ist aber, ja, also, in in der Griechischen ist es mit drin und gibt dem Ganzen ganz interessanten Geschmack. Aber gut, also, Linsensuppe zum Einstieg, damit der Magen sich schon 'n bisschen vorbereitet. Sehr gut. Sehr eine gute Wahl.
Genau, genau. Ja, das ist auch nicht so 'ne schwierige Suppe. Äh, es ist auch bisschen einfacher zu machen.
Mhm. Und Joghurtsuppe, hast du ja gesagt, wäre 'ne Alternative. Was machst du dann? Nimmst du dann so Manti dazu oder was wie was heißt Joghurtsuppe im Konkreten?
Äh, hast du noch nie Joghurtsuppe probiert?
Ne, tatsächlich nicht. Muss ich gestehen, nein. Also, vielleicht doch und ich wei weiß es nicht, aber du musst's mir's erzählen.

Genau, das ist das 2. quasi, so 'n äh, so 'n so 'n kleiner Einstieg, noch mal was Leichtes, was man leicht kauen kann.
Mhm. Ist ja aber auch so 'n bisschen wie 'ne Suppe, ne, also, dadurch, dass du ja das Jogu die s ist auch eher so suppig, also, aber macht Sinn. Du hast ja 15 Stunden gefastet, kein Wasser getrunken, kein gar nichts du musst ja Feuchtigkeit auch zuführen.
Genau. Ja, d d d das ist jetzt nicht komplett 'ne Suppe ich meine, es gibt auch Mantisuppe, äh, das ist das ist dann eher so, ähm, j das ist es weich, weißt du? Du du man kocht das ja im Wasser erst mal auf, es diese Teigbällchen werden richtig weich und, ja, da damit sie leicht durch den Magen geht. Deshalb dann quasi so ein Zwischensch Zwischenportion, die man dann isst.
Ich ich weiß, ja, ja. Ja, so Bouillon kombiniert mit ja, ja, genau. Genau. Genau. Genau, genau. Genau. Mhm. So, jetzt haben wir, also, die wir hatten die Suppe, wir haben Manti gegessen. Wie geht's weiter?
Ja, ich ich muss ganz kurz sagen, mein Mund feuchtet sich immer mehr auf. <chuckles> Ich ich war eben wir haben auch sehr spät, aber ich denke mal um <chuckles>
<chuckles> Ja, ich kriege auch langsam Hunger. Ja. Ja, passt ja, das ist ja ganz passend fast, ne? Sonne ist untergegangen. Jetzt könnten wir was essen.
Ja, natürlich. Genau. Genau, genau. Und, äh, <chuckles> ja, äh, vielleicht mache ich mir ja gleich Mantis, das ist eigentlich nicht so schwer, ne, vor allem, weil die schon tiefgefroren sind. Ja, dann gehe ich mal rüber ins 3.
Mhm. Aber ihr macht die nicht selber, oder ihr kauft die ihr kauft die tiefgefroren?
Nein, nein, nein, wir bereiten die selber vor. Das nimmt meistens auch wenn wir zum Beispiel M Menemen vorbereiten, machen wir das auch saisonal, dass wir dann die Tomaten nehmen und stundenlang mit meine Mutter mit deren ihren Geschwistern dann quasi gemeinsam, äh, ja, für die ganze Saison vorbereitet.
Ah, macht ihr auch selber. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, okay, ich kann's mir vorstellen. Okay, okay, super.
Das kennt man ja von Italienern, die die machen das ja auch mit der Tomatensoße so, machen die auch saisonal, ne? Ich glaube, bei den Griechen ist es auch so, dass sie saisonal mal ab und zu Sachen vorbereiten. Ja, äh, da da kommen wir ja jetzt rüber zum 3. oder? Quasi zur 3. ja, da da ist es meistens der Klassiker, man hat immer Reis.
Genau, genau. Ja. Ja, ja, ja, ja. Genau. Ja. Mhm.